In un mondo in cui siamo super organizzati, insomma, abbiamo la la giornata scandita da tempi stretti, ecco, volevo chiederti, ehm, com'è la tua routine mattutina, da dal momento in cui ti svegli?
Guarda, se posso dirti la mia routine, non è prettamente mattutina, nel senso che, io ho una sveglia molto, molto presto, nel senso che suona alle 4 di notte. Quindi è <chuckles> è quasi
<chuckles> Ah beh co co Eh, qua quasi notturna tendente al mattutino.
Esattamente, sto più vicino alla notte. Ehm, è più vicina alla mattina, quando magari c'è la bella stagione, si va in estate, allora, già quando esco di casa quasi vedo albeggiare, vedo un pochino sorgere del sole.
Che che è una cosa meravigliosa intanto. <chuckles>
Sì, ti fa approcciare la vita in una maniera completamente diversa, nella parte, diciamo, autunno inverno è veramente più più impegnativo. Quindi partiamo dal presupposto sì, decisamente, ho come prima prima cosa, ho una doppia sveglia, a distanza di 2 minuti una dall'altra, non amo il post-poni, quindi ho solo queste 2 sveglie, per cui nel momento in cui suona e la spengo, spengo la prima, va direttamente alla seconda.
Mh, mh. Un u u un po' più deprimente dai. Mh-mh. Uhm La sec al alla seconda ti devi svegliare per forza, ti devi alzar dal letto.
Esatto, però è difficile che io arrivi a sentire il suono della seconda, sono una persona che quando suona la sveglia, di mio tendo ad alzarmi e a non procrastinare, quello assolutamente.
Mh. Sì che e e in realtà, insomma non non non sempre è semplice, e magari soprattutto per chi si sveglia molto presto ecco.
Esatto, poi vado chiaramente in bagno, eh, proprio e espleto le prime funzioni fisiologiche, e poi la necessità, proprio fondamentale, è lavarsi il viso; una volta lo facevo con l'acqua ghiacciata, adesso ho preso l'abitudine ad utilizzare dei prodotti di, mhmm, <smacks lips> così, skincare coreana, per cui uso una sorta di olio, sì, che va messo sul viso a secco, con la col fa con la faccia ancora asciutta massaggio è molto morbido, senti proprio una sensazione di di velluto quasi sulla pelle, poi dopo un paio di minuti che hai massaggiato, devi avere un po' dell'acqua diciamo tiepida, non fredda, ma neanche bollente, ti inumidisci un pochino le mani e poi continui a massaggiare, in modo tale che la pelle ha una sorta di ehm, non ha uno shock termico, ma si riesce a risvegliare dolcemente; già che la sveglia suona presto, almeno la pelle svegliamola in maniera, così, delicata.
Mh. Sì? E che effetto fa? Un ef Nel senso perché Mh. Di rilassamento, mh. <chuckles> Cioè- cioè vuoi dici che, uhm, la la sveglia è già il primo trauma, evitiamo il secondo, no?
Esatto poi vabbè, tutto il resto con crema idratante, mi pettino, mi vesto, mi vesto rigorosamente in bagno, con i vestiti che ho preparato la sera prima, per ottimizzare i tempi.
Mh.